Hello.
Hello, ah, magandang tanghali.
Hmm, magandang tanghali din sa 'yo anong balita diyan?
Ah, okey naman, ah, ikaw kumusta ka?
Ito, ah, hapu ay, hapunan tanghalian na, oo kain na, lunch break muna, mm, hmm. Eh, anong mai paglilingkod ko sa 'yo at napatawag ka?
Ayan, kaya nga, eh, ayan. Oo, ah, tawag dito na patawag ako kasi may gusto sana akong itanong kung okey lang sayo?
Okey lang sige, ano ba 'yon?
Ah, ito kasi parang saming magkakaibigan nagkatanungan ng mga topic ganyan, anong mga hobby. So, gusto ko lang din humingi ng opinyon niyo, ah, paano mo ginagamit ang hobby para mas maging masaya ka?
Hmm. Oh, 'yon nga 'yong salitang hobby 'no, parang diversion mo 'yon, eh, 'no, ng, ah, kumbaga pago pagod ka sa maghapon o sa trabaho 'no, stress ka. Ah, halimbawa mayro'n kang halimbawa kunyari lang may puzzle kang binubuo 'no, mga 1,000 pieces kunyari 'no. Parang gano'n 'yong hobby mo. So, ah, pagka na free time mo, libreng oras mo, bakante ka puwede mong tutukan 'yon kumbaga, ano 'yon, eh, parang do'n niyo nare-reset 'yong ano mo, eh, 'no no no 'yong isip mo nare-relax ka nakakalma ka 'no? So, sa hindi naman kailangan literal na masaya tumatalon ka sa tuwa o ano 'no, ibig sabihin alam mo nafu-fulfill mo yung ano mo yung yung yung gusto mong gawin 'yon 'yon, eh. 'Yon 'yon kumbaga, ah, sa iba siguro nagpapalipad ng drone or nagba-bike or kung anoman 'no, depende kung ano 'yong, ah, ano yung, ano yung, ano ikaw ba, an ano y yung kung kung may hob
Tama. Kaya nga, eh. Ayan, oo. Ah, oo. Kaya nga. Oo, tama ka diyan Kaya nga, eh, depende ta depende talaga sa tao, eh, 'no?
Oo nga, eh. Ikaw ba, kung may hobby ka anong paano mo kaya ginagamit 'yon, para ikaw mas maging masaya ka pa?
Oo, ah, actually, ang hobby ko kasi ay is dalawa. Ah, yung pagjo-jogging para kahit papaano, ah, active tayo. Ah, ginagawa ko talaga yun para medyo maayos yung ano natin kalusugan natin para mas ayun mas maging masaya talaga tayo kapag siyempre wala tayong sakit, oo, 'di ba? So, ayun 'pag, ah, umaga, nagjo-jogging ako, kasama ko yung mga kaibigan ko, ah, minsan pamilya ko pag naaya ko sila, pero karaniwan kasi dahil sobrang aga hindi sila nakakasama, eh, kaya ayon hindi sila nakakabangon. So, yung isa ko naman yung paglalaro ng mga computer games, 'yan mga Dota, Counter, ah, mga oo, online, NBA, ah, mga hobby kong ganon na nagpapasaya talaga sa'kin yun para, ayun, ah, kalaro ko yung mga ka kaibigan ko, katrabaho ko. Ah, para mas maging masaya ako, ah, ginagawa ko talaga kalaro ko sila kasi parang ang boring pag naglalaro ka lang mag-isa, eh. Kumbaga, oo, tama. Habang naglalaro ako, may nakakausap ako ganyan tapos ayun parang parehas kami ng nilalaro, ah, medyo okey kasi, ah, mas konting bonding pa dun sa mga kaibigan mo, tulad ng mga sa katrabaho mo tapos yung mga kinalakihan mong mga kaibigan 'di ba, ayan.
Mm. Tama, oo. Mm. Healthy, oo malusog, mm. Mm. Oo. Mm. Mm, na online. Mm. Oo, parang malungkot 'no, mm. Oo. Totoo 'yan. Mm.
Para sa'kin, ayun.
Tsaka dun ano 'yan eh, do'n 'yon pumapasok 'yong iba gaya mo, sabi mo, basketball or ah, kung ano naman 'yong activity niyo, 'no. Kumbaga, ah, do'n 'yong bonding moment niyo na mas nakikilala niyo 'yong isa't isa eh, nama nagkakuwentuhan kayo sa mga buhay-buhay, di ba? Ah, kumbaga, "Anong balita sa'yo?" Oh, minsan hindi natin kahit 'di natin tinatanong, 'yong mga kaibigan natin, minsan sila yung mismo nagkukuwento, ano. Yung, para inilalabas nila 'yong stress nila, sa atin, 'no. Parang parang shine-share nila na s siguro gano'n din tayo. Kumbaga ma vice versa, gano'n din tayo kung minsan. So 'yon, gaya ng sabi mo, 'no, ang laking tulong nung nung hobby mo na ginagawa mo para matanggal 'yong stress mo, dahil siyempre, ah, pagod tayo maghapon sa trabaho, sa buhay, 'no. <clears throat> Mm.
Oo, 'di ba? Kaya nga, eh. Oo, kaya nga. Tama. Kaya nga. Oo nga, eh. Tama. Oo. Kasi ayun, mm, sa buhay, sa trabaho, hindi talaga natin maiiwasan, lalo na, ah, kapag ah, ayan stress ka na, 'di ba? Kailangan mo din talaga maghanap ng mga bagay na ma makakapagpasaya sa'yo, ayun, makapaglibang, 'di ba, kaya nga libangan eh, di ba? Ayan, o, eto ah, tawag dito, pa'no mo nakikita na nagiging mas masaya ka kapag ginagawa mo ang hobby mo?
Oo. Mm. Oo. Oo, 'yong gaya ng sabi sa'yo 'di ba na i-share mo kanina na kumbaga, ah, pagka alam mo 'yon nagagawa mo ng tama o sa schedule 'yong, 'yong mga 'yong mga hobby mo 'no, kung gaya mo 'no, kung 'yong lang pag-dilat mo sa umaga, na sobrang aga sobrang madilim pa 'no. So, alam mo 'yon, ah, na na na na nasa-satisfy ka na natutuwa ka dahil nagagawa mo 'no, hindi mo kinakatamaran. Nakikita mong ma effective sa'yo 'no, yung, yung ginagawa mong, ah, libangan o dibersyon o kumbaga hobby na gano'n din 'no, kung mayro'n ka mang, ah, gaya sa paglalaro, s um, kumbaga na bibigyan mo ng oras yung sarili mo 'no. Na hindi yung puro katrabaho, hindi puro pagod, hindi puros oo. Kailangan natin talaga ng katawan natin kumbaga ay reset, oh, kaya tayo nagiging masaya mm, 'baga nare-refresh tayo 'di ba? Eh, ikaw ba sa tingin mo ba, ah, mas nagiging masaya ka pag ginagawa mo 'yong mga hobbies mo?
Oo. Kaya nga, eh. Tama. Oo. Kaya nga, eh. Oo, mahirap 'yon. Ayan, maganda yan. Oo. Ay oo, tama ka diyan. Ah, gaya nga ng sabi mo, ah, ayun 'pag nag, ah, mulat ng mata ko, paggising ko, ah, kasi disiplina talaga 'yon pag ganyan, eh. Ah, kumbaga maganda na 'yong, ah, dulot sa katawan mo tapos maganda pa yung dulot sa mentalidad mo 'di ba? Ah, physical, mental mo 'di ba? So, ayun para sa'kin, um, mas nagiging masaya ako kapag ayun nakapag-jogging ako, ah nakalaro ko 'yong mga kaibigan ko, ah kasi 'yon nga, 'pag mayro'n talaga akong stress ganyan sa trabaho 'di mo talaga maiiwasan 'yan 'di ba, kunyari may mga nakausap ka o kaya may mga pinagawa sa'yong hindi naman dapat ipagawa, ah, medyo mai-stress ka sa dami ng gagawin mo. So, ayun imbis na iuwi mo yung ano mo stress mo sa bahay ganyan sa mga pupuntahan mo, kumbaga 'yong trabaho mo iiwan mo sa trabaho mo, 'di ba. Kumbaga, ah, kailangan mo din mag-stress relief para maiwasan din 'yong mga stress na puwedeng makasama din sa'yo 'di ba? Kasi masama talaga 'yong stress na 'yon dulot sa'tin niyan. So, do'n na papasok 'yong mga, ah, hobby na nagpapasaya sa atin 'di ba? 'Yong ayan paglalaro, pagjo-jogging. Tama. Gaya ng sabi niyo, ah, 'yong parang hard reset 'di ba, tama po 'yon. Oo.
Mm. Mm, tama. Eh. Mm, totoo. Mm. <chuckles> Oo. Mm. Totoo 'yan. Mm. Oo. Kumbaga lilibangin mo yung sarili mo. Mm, sana. Mm. 'Pag-weekend 'di ba, usually kadalasan 'pag-weekend tayo 'yong walang pasok, do'n tayo, 'yon pokus sa pamily, oo pamilya, bonding kain sa labas kung ano man 'yong mapagkasunduan 'di ba? I iba-iba 'yong ano pero ikaw ba, um, may mga pagkakataon ba na ano na nagamit mo na 'yong hobby mo para, ah, mas marami ka pang makilalang ibang tao o kaya magkaroon ng mga bagong kaibigan?
Oo, ganyan. Tama ka diyan. Ay, oo. Ay, oo tama ka diyan kasi yung tawag dito pag-jo-jogging ko, ah, dahil nga sobrang aga minsan wala akong kasama ako lang mag-isa. Ang naka-jogging ko talaga yung mga matatanda mga lolo, mga lola, oo mga random na tao, mga pamilya mga may mga alagang ano, aso, pusa yan habang tumatakbo sila. Ang karaniwang talagang tumatawag sa akin yung mga matatanda kasi ala oo alam niyo naman pag mga matatanda di ba? Uy, pag nakita ka, "uy bago ka dito, ah, halika nga dito sabay ka samin." Tapos yung halos maubos na yung ano mo kilometro mo na gustong takbuhin parang hindi pa rin sila mauubusan ng sasabihin di ba, oo ganyan. Tapos, oo sa mga ano naman mga computer games, ah, minsan naman may mga nakakalaro din ako na ayun nakikilala ko tapos, add as new friend di ba, magkakaano na kayo, oo para next time magkalaro ulit kayo ganyan para sakin, ikaw ba?
Mhm. Oo. Random na mga tao, mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Oo. Mhm. Oo. <laughs> Oo, may maraming kuwento kumbaga. Hmm. Oo, sa online madami. Hmm. Ah, gano'n din, 'no, ah, kagaya mo, 'no. Kumbaga, ah, gaya sa online game, naranasan ko rin 'yan, kasi dati nasa abroad ako. So siyempre, literal wal wala akong kasama sa bahay, ako lang mag-isa, pero dahil nga sa mga online game na 'yan na naging libangan ko rin dati, eh 'yun nga, tama ka, may mga kilala kang mga group, 'no, mga Pilipino, kahit hindi Pilipino, basta't yung mga random na tao na sasali sa sa sa sa sa laro, 'no. Kumbaga, hanggang magkakuwentuhan na kayo, habang naglalaro kayo, naka-on yung microphone n'yo, nakakuwentuhan kayo papa'no diskarte n'yo, 'di ba? Kumbaga, oo, tapos yun na, ah, hanggang sa magtanong nga kayo ng personal na na account n'yo, yung ga naging magkaibigan na 'no parang
Oo, 'di ba? Kaya nga. Oo, 'di ba. Oo. 'Di ba.
hindi hadlang 'yung pagiging, ah, malayo, 'no? Hindi na kailangan physically magkita kayo para magkaro'n ng, ah, bagong kaibigan. Kumbaga, dahil nga do'n sa hobby mo na 'yon, eh sa online game 'no na 'yon magkakaro'n ka ng mga bagong kakilala, bagong kaibigan, oo. Kumbaga ah, gano'n din 'no kung, halimbawa ang bisyo mo, hobby mo, is, um, bibili ka ng mga laruan, kunyari, 'no, sa mga mall, siyempre habang tumitingin ka makakasabay mo sa mall, bibili rin siya ng gano'n o kaya nagkakwen "Uy, collector, o collector o collector ka rin? Oo, oo, parang meron ka bang, wala," 'yon na 'yon, na nag nag nagkakapalitan na kayo ng impormasyon hanggang sa, ah, maging magkaibigan dahil iisa 'yung ano n'yo, iisa 'yung, ah, anong tawag dito, parang hobby n'yo, o libangan n'yo, iisa lang kumbaga. Hindi malayong maging ano kayo, magkakilala, 'no. Uhm. Pero ikaw, sa palagay mo ba, sa palagay mo, kung sa ikaw 'yung tatanungin ko na, ah, ano 'yung pinakamagandang nangyari sa'yo, 'no, kapag inuuna mo 'yung oras para sa hobby mo, uunahin mo 'yung hobby mo?
Kaya nga eh. Oo. Bagong kay kilala. Mm. Oo. Ay, oo. Oh, magkakatinginan kayo, "Uy, parehas tayo ng bibilhin." Oo, 'di ba? Oo, 'yung hobby niyo, 'no? Oo. Maganda 'yan. Ah, oo. Yung pinakamaganda kasi sa hobby, yung ayan, katulad ng sa'kin, ah, pag-jo-jogging, paglalaro. Ah, actually magandang ano rin yan unahin, pero maganda rin kasi kung didisiplanihin disipla disiplina talaga, ano? Kumbaga hindi siya sobra, hindi rin kulang, sakto lang. Mm, kasi ayun nga, pag inuna mo palagi yung hobby mo, parang ah, ayun makakalimutan mo na yung mga, responsibilidad mo, di ba, kasi ayun, may mga trabaho tayo ganyan. May mga puwede tayong ah, mas importante pang gawin. So kung ayun, parang maganda talaga disiplina lang, kasi kung unahin mo palagi yung hobby mo ah, hindi mo na magagawa yung mga ano, eh, mas importante pa sa hobby mo. Oo, di ba? Kaya ayun, ah, okey lang din naman na gawin yan siguro kapag weekend, oo, kapag weekend o kaya kapag may ah, oras ka. Kasi kaya nga siya hobby parang libangan talaga kapag may libreng oras ka. Oo, hindi fulltime, tama ka diyan. Ah, ikaw ba?
Mm. Dis mm. Kulang, mm. Mm. <laughs> Oo nga, oo, sabagay. Totoo. Mm. Totoo. Yung mga priority mo, oo, yung mga priority. Eh. Paminsan-minsan. Oo, mm. Mm. Oo, hindi siya full time. Oo, mm. Ah, mm. Gano'n din 'no, na sang-ayon ako sa sinabi mo, tama ka. Siyempre may mga kanya-kanya tayong prayoridad sa buhay ngayon. Hindi na natin puwedeng unahin yung ating libangan, 'no, kumbaga kahit tama ka libangan nga, eh. So pag libreng araw lang, libreng oras lang, 'pag Sabado Linggo siguro ganun lang. Siguro mas swerte lang talaga yung ibang tao na 'yong yung hobby nila o 'yong libangan nila, 'yun din yung pinagkakakitaan nila.
Oo. Oo, di ba? Oo. Ay tama ka diyan. Oo, tama ka.
'Di ba, alam mo 'yan, may mga ganyan, 'di ba? Oh, halimbawa yung sabi mo 'yong online game. Sa'tin hobby, libangan, sa kanila full-time nilang trabaho 'yon dahil gamer sila online, di ba? Oo, nag-i-streamer sila, kumikita sila diyan, nag may mga sponsorship na sila. Kumbaga napakasuwerte ng mga gano'n tao 'no, na yung mismong libangan nila, yun na yung ano ah eh di eh di eh di eh di siguro 'yong sagot 'no, kumbaga ano, 'yong pinakamagandang nangyari para sa kanila ano? Inuna nila 'yong oras nila sa mga hobby nila, dahil naging ah, yun na yung pinaka ah, ano nila ah, bread and butter nila kumbaga na, eto na yung nagdadala ng pera sa kanila e, 'no, kumbaga na na nalilibang. Eh siguro 'wag na natin ilayo, PBA player NBA player, di ba? Naglalaro sila, para saan? Hindi naman para magli maglibang basta, eh, oo nandun na yun. Pero ah, ang unang ano dun talaga is kumikita, pinagkakitaan nila, di ba? Siguro, yu yun yung
Ay, oo. Oo, mga streamer, 'no? Kaya nga. Yun na yung trabaho nila, 'no? Tama ka. Kaya nga. Ay, oo. Oo. Kaya nga, kumbaga nagsimula nagsimula lang din sila sa ano, di ba? Sa mga hobby nila, tapos parang nararamdaman nila o nakita nila na may potensyal, di ba, oo. Tapos ayun, parang ah, i-try ko nga to PBA di ba, yung mga ganyan. Kaya ayun, maganda rin talagang dulot. Oo.
Oo, li oo, li. Potential, oo, totoo. Mm. Nag hmm. Siguro'y Yun -yun nga, yo'y yon siguro nga talaga yung puwede nating sabihin na magandang Um, mangyayari kapag inuna mo 'yung, 'yung oras mo 'no sa sa libangan mo dahil, s depende din 'no, depende sa libangan mo depende sa hobby mo tay may potensyal na pagkakitaan 'di ba? Puwedeng, ah, maging prayoridad mo siya 'no. Hindi, ah, sa jogging pu puwede kaya 'yon sa sa pagtakbo kung kung gugustuhin? Mhm, maging atleta ka.
Oo tama ka rin diyan. Oo, sabagay. Ay, hindi ko sigurado, eh. Ah, siguro kung ano tawag dito mga, mga, oo mga atleta ganyan o kaya sali ka sa mga marathon na may ano, na may tawag dito na may mga premyo, 'di ba. Kumbaga huntingin mo yung oo, huntingin mo yung mga, ah, tawag dito mga tournament, 'di ba. Tapos sali ka palagi sa ano oo. Kung 'yon talaga yung parang gusto mong porsigihin, 'di ba? Ayan.
Mhm. Oo, kaya sa ano Iron Man 'no? Mhm, kung talagang 'yun 'yong ano mo, ho oy, mm. Umag 'no oo, gawin mong propesyon na. Hindi na basta libangan 'no?
Oo kasi, ayan tulad ko nung paglalaro ng mga computer games. Ah, hindi rin naman ako gano'n kagalingan kumbaga, ah, katuwaan lang talaga siya pag ano lang talaga
Hmm. Pero hindi mo nakikita yung sarili mong mag-ano mag livestream? Hindi mo nakikita yung sarili mong gano'n? Hindi mo naisipan?
Oo. Ay hindi, eh. Oo, kasi kumbaga hindi ako ganong makipag-usap sa mga tao ganyan. Hindi ako magaling masyado, eh, oo. Pero ayun yung iba talaga gano'n yung ginagawa, 'di ba? Kahit anong ano nila lalaro lang sila, kakausapin lang nila yung ibang mga tao ayun. Napakasuwerte, eh, no?
<chuckles> Hmm. <chuckles> Mhm. Totoo yan. Hmm. Ah, kumbaga nalilibang na sila, eh, pinagkakakitaan pa, 'no? <chuckles> At ayun, ah, ayun, ah, puwe pala palagay ko na na na nabigay ko lahat 'yong, ah, kailangan mo impormasyon 'no. <laughs> At ah pa ako din.
Kaya nga, eh. Ay, oo. Ay, oo tama ka. Oo, napakasaya ng usapan natin 'tsaka natuwa ako sa mga sagot mo, oo.
Hmm, salamat din sa 'yo sa mga naibigay mong ano, ah, payo kumbaga. At, ah, hanggang sa muli, ah. Oo, hanggang sa muli ,paalam.
Ayan, oo, maraming salamat, ah. Oo. Gandang tanghali.